Yani şöyle bunu her zaman yapabiliyorum diyemem ama eğer kendimi çok kötü hissediyorsam, gerçekten moralim bozuksa, hastaysam ya da hiçbir şey istemiyorsa konuşmuyorum. Diyorum ki, "Ya müsait değilim. Eee, sonra baksak olur mu?" Yapacağım ama şu an mesela bir işim yoksa da bir beyaz yalan söyleyebiliyorum. Diyorum ki ya şu an şey itiraf ettim, tamam itiraf ediyorum. Bazen beyaz, <chuckles> beyaz yalanlar söyleyebiliyorum. O da şöyle yani, şimdi şunu düşünüyorum. Orada da bir kâr zarar hesabı yapıyorum aslına bakarsan. Öyle anlatayım da sana. Ayıp etmeyeyim. Hadi öyle söyleyeyim de ayıp etmeyeyim. Şöyle diyorum, diyorum ki "Ya vaktim yok, gerçekten şu an çok önemli bir işle ilgileniyorum." diyorum. Hâlbuki hiçbir işim yok ama şöyle, iyi hissetmiyorum ve belli ki ben bu, emm, sonuçta iyi hissetmediğimde bunu ben yüzüme yansıtıyorum, cildimin rengi bile değişiyor ben iyi hissetmediğimde, stresli olduğumda. Eee, şimdi ...yani yapamıyorum bir de yani, herkesin tabii farklı farklıdır muhakkak ama ben yapamadığımı biliyorum. Şimdi bunu karşı tarafa da vereceğim, yansıtacağım o enerjiyi, o durumu, duygu durumumu. Eee, ne gerek var diye düşünüyorum. Yani böyle yapmaktansa "Ya müsait değilim, sonra konuşsak olur mu?" diyorum. Erteliyorum. Eee, o da tamam diyor. Şimdi o yüzden işte mesela benim oradaki kâr zarar hesabı biraz işime yarıyor. Hı hı.
Hı hı. Çok normal olarak. Hı hı. He. Hı hı. Evet. <chuckles> Kurtarıcımız, değil mi, beyaz yalanlar? <chuckles> <chuckles> Hı. <chuckles> Ya çok normal, insanız hepimiz. <chuckles> <chuckles> Hı hı. Evet. Gerçekten mi? Çok iyi rol yapamıyorsun. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. İşine yarıyor. Anlıyorum. Yani aslında böyle daha, emm, kendin de zor durumdayken, eee, ya da, eee, konuşmanın zor bir yere gideceğini, eee, hissettiğinde aslında birazcık böyle kaçınmaktan, eee, faydalanıyorsun ya da işte ortamı, eee, terk etmekten zor, eee, terk etmeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla bu tarz durumlarda.
Hı hı. Yani şimdi çok böyle ani gelişen bir durumsa diyelim, eee, yol üstünde bir arkadaşım bana bir şey söyledi ve iyi hissetmiyorum gerçekten. Eee, o zaman diyorum ki "Ya e eğer vaktim varsa daha sonra yapalım mı? Şu an acil bir işim var." diyorum ama eğer bir konuşmanın içine dâhil olduysam da, eee, kaçmıyorum, geri durmuyorum diyebilirim. Çünkü o zaman da çok yakın bir arkadaşımsa üzülebiliyor. Diyor ki yani, hani "Niye kaçıp gidiyorsun? Niye pasif agresif davranıyorsun." diyor bana.
Evet. Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Hıı. Hı hı. Biraz. Evet. Hı hı. Evet, evet. Yani bu insan ilişkilerini de, eee, etkiler diye düşünüyorum. Hani yakın bir arkadaşına böyle davranırsan, belki orada arkadaşlığınız bir yerde za zarar görür ya da bitme noktasına bile gelebilir, değil mi?
Ya. Evet. Hı hı. Hı hı.